อืม ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ก็คือชอบทำอะ ชอบเล่นกับแมวค่ะ รู้สึกว่า แมวเนี่ยเขาจะ เอ่อ เป็นสัตว์ที่ฉลาด แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะอ้อน แล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมือนเข้าใจเรายังไงก็ไม่รู้อะ เหมือนเวลาเราพูดกับเขาไปแบบ เมี้ยว ๆ ๆ อย่างเงี้ย แล้วเขาแบบจะตอบกลับเราทุกประโยค มันเหมือนเขาเข้าใจเราจริง ๆ อะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ เวลาเจอแมวจรเงี้ย ก็จะแวะเติมแมวสักหน่อย <chuckles>
อือ อือ
เพื่อกำลังใจ
หรือบางทีเขาอาจ อาจจะเป็นแบบนี้คุณบ้าน หรือว่าบางทีเขาอาจจะรำคาญคุณบ้านก็ได้ แล้วเขาก็แบบเหมือนแอบว่า แต่เราฟังไม่ออกไง
<chuckles> อ๋อ แต่เราฟังไม่ออก ใช่ ๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ <chuckles> โอเคค่ะ ค่อนข้างที่จะแบบว่า ทำลายกำลังใจเล็กน้อย แต่ ว่า เราจะไปต่อกันค่ะ ก็คือ เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณ คุณ คุณหมวกมีแบบมีสัตว์ที่ชอบ หรือว่าชอบทำกิจกรรมอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไหมอะ?
ใช่ ๆ มีค่ะ พี่เราเลี้ยงกระต่าย กระต่ายน้อย 2 ตัวน่ารัก เรารู้สึกว่า ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่า เราจะชอบกระต่ายหรอก แต่ว่าพอเราได้ไปเล่นกับน้อง น้องน่ารักมาก น้องแบบขี้อ้อน แล้วน้องก็ฉลาด น้องเหมือนตุ๊กตาเลย คุณบ้านน่าจะเคยเห็นแบบเป็นคลิปกระต่าย ซึ่งกระต่ายตัวเนี้ยจะเหมือนกับตุ๊กตากระต่ายเปี๊ยบเลย เราก็เลยแบบมองว่าน้องน่ารัก แล้วน้องก็ไม่ได้มีเสียงร้องให้เรารำคาญ เมื่อก่อนเราไม่ค่อยชอบแมวนะคะ เพราะแมวชอบมาอ้อน <chuckles>
อ้อ อืม ๆ ๆ อ๋อ อืม ๆ อืม ๆ ๆ อืม ๆ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย
แล้วก็อีกสาเหตุ ค่ะ
ค่ะ อีกสาเหตุคือไรคะ?
อ๋อ จะบอก จะบอกคุณบ้านว่าอีกสาเหตุที่เราไม่ชอบแมว เพราะว่าตอนเด็ก ๆ แมวชอบมาแย่งข้าวเรากินทุกวันเลย เรา เราก็เลยเคือง มันเป็นความแค้นตั้งแต่สมัยอดีต เราก็เลยไม่ค่อยชอบแมว
<chuckles> อ๋อ เออ เป็น ใช่ เพราะว่าแบบข้าวก็สำคัญกับเรา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แล้ว ๆ ปกติอะค่ะ เคย ล เคยเล่นกับกระต่ายเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าเขาขี้ตกใจมากเลยอะ
ใช่ค่ะคุณบ้าน ถูกต้องค่ะ